Ah, sì?
Non so se l'hai sentita.
Oh, no, no, io l'ho sentita, dimmi dimmi di più.
Eh, eh, e quello là gli ha dato il bicchiere d'acqua, l'ha portata sotto al magazzino, ha fatto quello che doveva fare, l'ha picchiata, l' ha abusato.
Cosa?! No!
Sì, capito, cioè tu sei dentro un bar per, ehm ehm, per chiedere aiuto e fieni cioè, no; cioè
Ma dai! No!
Poi mi vieni a di' che io devo ave' fiducia nel genere umano? Ma per favore, ma piuttosto muoio pe' strada, guarda.
Mamma mia!